Yani, şi o büyük bir ihtimalle de zaten hızlı olsam da o kadar çok şeyi kaçırıyorum ki. Ya, hayatta o kadar çok şey var ki. "Hani," diyorum "bari elimdekilerin kıymetini bileyim açıkçası."
<chuckles> Evet. <chuckles> Gayet doğru bir çıkarım. <chuckles>
<chuckles> Imm. O yüzden yok, ya, bir şeyi kaçır k bir şeyi kaçırdığımı zannetmiyorum, bir şeyi kovalamıyorum da zaten. Öyle kendimce yaşıyorum, yani.
Imm. Evet, evet.
Emm, ama, eee, sonrasında, işte, mesela, ne dedim? Heh, yatağa uzandım. Eee, "Tamam." dedim, "Yeter artık." Yine işime geri dönüyorum.
Hı hı.
Sonra, eğer belki orada da işim bitmiştir, hani, kim bilir, yani, hani, o günlük, eee, işimi bitirmiş olabilirim. Sonra aynı zamanda yüksek lisansımı yaptığım için belki o artık duş alıp dinlenme kısmından sonra yüksek lisans derslerime çalışıyorum. İşte, ödevlerimi yapıyorum, gerekiyorsa sunum hazırlıyorum falan.
<chuckles> Hı hı. O! Vay. <chuckles>
Eee sonrasında
<chuckles> Peki, bu çok zamanını alıyor mu, bu arada? Yani, sözünü balla kesiyorum ama çünkü, eee, b anladığım kadarıyla senin şöyle bir rutinin var. 1, çalışıyorsun. 2. si, eee, spora tamamen, eee, zaman ayırdığın Yani, günde 1 saat çok, ııı, uzun bir süre aslında, birçok insanın altından da kalkamayacağı bir süre. Kendi, eee, mental ve fiziksel sağlığını da ön plana koyduğun bir günlük rutinin var ve aynı zamanda yüksek lisans için sunum hazırlıyorsun. Yani, bunu <chuckles> becerebilmek inanılmaz geliyor kulağa. Yani, farklı bir yöntemin de olmalı ve anın tadını da çıkardığını söyledin. Hepsi birleştiğinde benim gözümün önüne, eee, hayal edilemez bir tablo gibi geliyor, eee, ve başarı bu gerçekten. <chuckles>
artık, b Alıyor. Alıyor, alıyor, alıyor. Evet. Evet. Hı hı. <laughs> Evet, biliyorum. Tabii. Evet. Öyle. Hayal edilecek gibi de Evet, teşekkürler. Yani, ben de ilk başta, daha neler neler var bu arada benim günlük rutinimde de. Yani, ben de ilk başta şey demiştim, yani, "Yok, eğer bütün bunları yapabilirsem mucizevi olacak. Hani, insanüstü bir varlık olacağım." Eee, ama yaptım, başardım.
<chuckles> <chuckles> Azalttın mı onları, peki? <chuckles> Yani, bu azaltılmış hâli mi daha doğrusu?
Ya, sonra Bu, ya, şöyle azaltılmış hâli değil, azaltmak gibi bir imkânım yok zaten. Ya her şeyi yapmak zorundayım. Emm ya sonrasında işte bu y tabii yüksek lisans dersleri gerçekten zaman alıyor çünkü onu hiç aceleye getiremezsin. Bir de ben bir şeyi ezberlemeyi hiç sevmem. Hani, o yüzden dipnotuna kadar okurum, yani. Hani, iyice mantığını anlamam lazım benim bir şeyin.
Hımm. Hı hı. O! Emek, yani. Hı hı.
Eee, sonrasında bir 2-3 saat de o oluyor günde, hatta bazen 4. Eee, e, sonra bir de i iii, bir, işte, hobim var. Emm, o da çok zaman alıyor çünkü aslında hobim oyunculuk. Eee, ya, evet, hani, profesyonel bir oyunculuk okuluna gittim, hani, emm, kendi ana dalım dışında, emm, ama şu anda, böyle, çok, hani, böyle, bir oyuncu olduğumu düşünme. Daha çok küçük adımlarla başlıyorum ama yine de, işte, bir rol falan geldiğinde ciddi anlamda tabii ki zaman alıyor.
Wow! <chuckles> A! Çok ilginç, ne güzel. Hı hı. Hı hı. Süper, süper.